Eccoci. Ciao, bon buon p pomeriggio. Sì, grazie, tu come stai? Tutto bene?
Ciao. Ciao, tutto bene? Anche a te. Mh, bene, bene, grazie mille, bene anch'io.
Grande, è un piacere sentirti. Senti, ti chiamavo perché
Mh. Eh, anche per me, infatti volevo proporti <chuckles> sì, volevo proporti un argomento, visto che, mhmm, sì, amo viaggiare. Generalmente è una cosa che per me, uhm, bisogna farla almeno 1 o 2 volte all'anno perché imp è importante anche per crescere, secondo me, personalmente, no, e se se c'è stato un viaggio che che ti è rimasto nel cuore, che ti ha cambiato di più di tutti.
Vai, dimmi tutto, dimmi tutto. Dimmi, dimmi. Ah okay, spara. Mh. Mh, sì. Assolutamente.

No, ma eh, beh, i che poi anche quella è un'esperienza che forma tanto anche il carattere nell'altra lingua, no, se ci pensi, perché
Sì. E Sì! Assolutamente, perché non ti capita mai di essere in una situazione così emotivamente intensa, e parlare un'altra lingua generalmente. <chuckles>
Certo, certo, certo, certo, certo. Beh, guarda, mi hai fatto venire i mente un viaggio che anch'io ho avuto ho avuto un'esperienza simile. Non era un' alternanza scuola-lavoro, perché io diciamo, la z la mia alternanza scuola-lavoro è stata mollare la scuola e andare a lavorare, <laughs> e quindi non riusci esatto, sì, che poi col col senno di poi ti assicuro che vabbè, però per dirti avevo un mio amico, no, che mi appoggiava in queste decisioni terribili, e e quindi entrambi esatto, entrambi cominciammo a vendere mhmm, ehm, lavoravamo per una per un'azienda e vendevamo il sapone.
Okay. Sì. Okay. Wow, okay, a è stata una bella alternanza. <chuckles> Sì. <chuckles> Sì. Ecco, vedi, gli amici importanti. <chuckles> Okay, wow!
Sì, praticamente impossibile da vendere, perché dentro ogni casa c'è il sapone, entro ogni c negozio c'è il sapone, den in su sapone, nessuno lo voleva 'sto sapone, no, però non so, la la fortuna la fortuna dei principianti volle che il primo mese, guadagnammo una valanga di soldi, <chuckles> okay, cioè per quanto eravamo piccoli: avevamo 17 anni, dovevamo farne 18 a 1 settimana, immagina, io nato il 19 di giugno, lui nato il il 20. Quindi entrambi, no ecco, allora riusciamo a fare tipo, non mi ricordo, mi pare che erano 1.300, 1.400 € il primo mese. Capirai, per noi era era diventato eravamo diventati i Fuffa-guru di Dubai, cioè eravamo sai, uhm, vi 1.400 € per me erano tantissimi! E sono tanti poi figurati, in mano an ad un diciottenne sono è come se fossero quarantavia. Fatto sta che che prendemmo e con questo stipendio aia siamo andati 24 ore a Barcellona e siamo ritornati.
Certo. <chuckles> No, vabbè! <chuckles> Okay. Sì. Ma cosa dici? Sì. Wow, che intraprendenza! <chuckles> Ti <chuckles> Che cavolo! Ma sono tantissimi! <chuckles> Eh, certo! Esatto. Ti